Mais Halloween, ça ça s'était pas perdu pendant un temps non? C'est c'est ravivé ou quoi ou c'est que ça dépend des régions?
Je pense ça dépend des régions, moi je sais que j'ai toujours, heu, ouais, heu, fêté Halloween et tout donc heu, je pense que ouais ça dépend des des régions oui.
Ah ouais. Ouais, ouais parce que ma mère me disait que ça s'était perdu chez eux là pendant un temps, mais
Ah peut-être oui à certains endroits peut-être c'est moins peut-être qu'ils privilégient peut-être plus, heu, mardi gras et tout, heu, certaines, heu, oui, certaines régions. Mmh.
Oui, ah bah le non, je crois que le mardi gras, les gens le le fêtent plus non plus, mais, heu
Ah bah oui, mais je sais que moi Halloween quand même un petit peu.
Le le mardi gras. Ah ouais.
Donc c'est pour ça.
Ouais, le mardi gras, on le fête, heu, surtout aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans hein, pas dans tout le pays, mais à la Nouvelle-Orléans. Alors là, c'est c'est une gross on le fête en grande pompe, hein, heu, c'est vraiment la grosse, heu, ça réunit heu, je crois que ça assemble, heu, près de 1 000 000 de personnes chaque année, parce que c'est connu, c'est un un mardi grade très connu.
Ah OK. Mmh. <chuckles> Mmh mh. Ah bon. Ah oui, c'est ça. OK, ah je ne savais pas du tout, je je pensais pas du tout que, bah, ça se fêtait, heu, oui là-bas je, je pensais plus que c'était Halloween, des choses comme ça, mais pas pas qu'il y avait le ouais le Mardi Gras qui était aussi, heu, bien bien ancré dans la culture. C'est intéressant oui, c'est bah après ça ça dépend je peut-être, je ça dépend peut-être je pense, heu, aussi s'il y a plus de personnes françaises, je sais que des fois, heu, certains dans certains états, il y a plus de personnes françaises, du coup peut-être plus de ces ces choses-là qui sont qui sont fêtées, je sais pas je
Mmh mh. Ouais. Ouais mmh. Ouais, oui, ouais, ouais c'est possible oui.
Donc ouais non, c'est, non c'est c'est pas mal du coup et non je pense que tout ce qui est célébration, heu, mê même le enfin même, heu, enfin j'allais dire, heu, ça f après ça dépend des personnes mais genre de célébration même de, bah, de deuil, je trouve quand même du bonheur mal dans dans le le fait qu'il y ait du malheur parce qu'on se dit, bah, par exemple si c'est une personne qui a souffert et tout ça et qu'elle qu'elle est enfin libérée on va dire, heu ,ça ça nous procure quand même de la joie, on se dit bah elle est soulagée, c'est bon, heu. Enfin voilà, on est heureux pour elle, mais c'est pas vraiment des du bonheur pour se dire réjouir du de voilà du mal des autres, mais plutôt du bonheur de d'être, heu, on va dire fière voilà de de voilà que qu'elle ait pu partir en paix ou voilà. Donc, heu, je pense que dans ces célébrations après ça dépend de comment elle est faite, je sais que par exemple la fête des morts: El dia de los muertos au Mexique, bah c'est du pur bonheur on va dire, c'est voilà, c'est c'est pas triste du tout, c'est c'est festif donc, heu, moi j'ai plutôt cette cet état d'esprit-là plutôt, de prendre tout ce côté-là. Mmh.
Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais c'est vrai. Oui, parce que quand on célèbre les morts, ça peut c'est une manière de se remémorer, heu, les personnes qui ne, voilà, les bons moments et de de les de les faire revivre dans notre mémoire.
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça les les bons moments qu'on voit quoi. C'est ça.